Então, me conta sobre uma viagem que despertou a sua curiosidade.
Então, eu fui com meu amigo, no ano passado, a gente ia pra Indonésia. Sim, aí todo mundo vai para Bali, na praia, turístico, e eu sou aquele cara da contramão, eu gosto de ir aonde que ninguém vai, ou muitas pessoas não vão.
Hum. Uh, ótimo. <laughs> Boa.
Né, porque não tem graça ir aonde que os turistas vão. Então a gente decidiu ir pra Jacarta.
Ótimo.
Eu se eu sei que Jacarta é capital e tal, mas é menos turístico do que o do que Bali.
Sim, um pouquinho menos.
<chuckles> É, então a gente chegou lá, a gente pegou um hotel, a gente chegou lá todo animado, e no aeroporto já aconteceu de: "Ah, vocês não têm visto", a gente falou: "Mas a gente não precisa de visto". <laughs>
Oxi. Ah, aquele clássico probleminha, né, do passaporte brasileiro?
Não, porque, né, quando a gente pesquisa fala não precisa de visto, aí quando você chega no aeroporto precisa, <chuckles> ninguém entende nada. Olha só: "Vocês precisam de visto, mas é só pagar 40 dólares que você vai receber seu visto". <laughs> Né? É, uma maravilha não, porque é sempre ruim pagar. <laughs>
Sim. Ai, que maravilha. Lógico, né, mas ao menos tu não perdeu a viagem, nem o dinheiro da passagem. Olha aí, oh a vantagem.
Sim, sim. <laughs> Aí a gente chegou lá no lugar, a gente alugou um hotel, na foto o hotel era lindo e tal, maravilhoso. Aquele problema do hotel, e eu e eu so e eu já viajei muito, eu sou daquele que eu alugo 1 ou 2 dias só o hotel, e se for bom eu renovo, se for ruim eu mudo. Só que meu amigo, muito chato, ele falou: "Não, não, vamos ficar os 7 dias nesse hotel, eu não gosto de ficar mudando de hotel não, hum, eh, é ruim ficar mudando e fazer mala". Aí eu fui na dele, né. <snorts> Viagem com amigo, aí eu fui na dele, a gente chegou o hotel hotel horrível, sei lá, a gente a cama parecia que se coçava se coçava, não sei, algo estranho.
<laughs> Boa, boa. Uhum. Hã. Nossa Senhora. Ai, cheio de ácaro.
Cheio de ácaro, tipo, eu fu eu teve uma eu vo tinha uma cadeira, eu falei: "Acho que eu vou ficar dormindo nessa cadeira aqui, tá mais limpo do que a cama". <laughs> A toalha, nossa, foi o pior é que o hotel não era um hotel barato, era um hotel, tipo, um médio preço do do lugar que a gente estava.
<laughs> Ai, que horror. Aham. Ah, vem cá, vocês não têm o costume de ver o review?
Não, pior que não tinha u u eh, bad review. Estava tudo zo estava tudo bom os reviews, não estava ruim, não sei.
Nossa Senhora, comprado, com certeza.
Talvez, mas a gente foi e aí, nossa, foi horrível, e aí eu p eu pensando em mudar as cri eles não queriam trocar, devolver o dinheiro, e meu amigo é daqueles, ele falou: "Ah, tá bom, fica aí, é só 7 dias", eu falei: "Só 7 dias?"
Uhum. Tá louco!
Meu, aí a gente aí f aí foi engraçado, tipo, o pior não foi isso, o pior é que a gente chegou lá 20h, e meu amigo é louco por cerveja, por beber, por sentar em bar. Ele não fica sem cerveja, é aquele que bebe todo dia, assi aí. <laughs> aí aí a gente andando, fomos no mercado, não tem cerveja, fomos em outro, não tem cerveja. Fomos nas fomos nas conveniência store, não tem cerveja, fomos no hotel, o hotel falou: "Tem mercado ali, não sei o quê, não tem cerveja". Aí a gente andou a gente deve ter andado umas 4 horas na cidade e não achamos uma cerveja, <laughs> tudo sem álcool.
Hum. <laughs> Ê, pinguço! Ai meu pai, a saga da cerveja. Uhum. Ah, não é que tem a lei de proibição de álcool?
A gente descobriu isso, não pode vender cerveja em Jacarta não, tem proibição de álcool em Jacarta.
É. Exato.
<snorts> Aí meu amigo falou: "Meu Deus, eu vou ficar aqui 7 dias fazendo o quê? Nem cerveja tem nisso". <laughs>
<laughs> O hotel cheio de de bichinhos, sujo, maravilhoso, pra não dizer o contrário, e não tem cerveja pra esquecer esses problemas.
Sim. Sim. Aí, pesquisando na internet, a gente achou um lugar bem longe do centro, que tinha uns bares, assim, tinha 2 bares, tipo, 2 bares com música, era muito estranho, a gente subia uma escada, só que era muito caro, muito caro mesmo era, tipo, pra Ásia você pagar um preço de u de de Estados Unidos e e Canadá numa cerveja é muito.
Uhum. Isso. Aham. É, mas é assim, local que tem proibição de álcool, quando você acha, você vai pagar, meu amor, como se fosse ouro. <laughs>
<laughs> Sim. Nossa, a gente pagou caro e fomos lá, e e tinha um bar que era muito estranho, todo mundo cantando, o microfone passava, assim, de uma pessoa pra outra, e eles e eles colocavam, assim, o negócio na TV, e a gente ficou lá um tempo, <laughs> foi engraçado, aí aí a gente voltou para o hotel pra dormir, na hora que a gente voltou pra dormir, a gente não conseguiu dormir. <laughs> Primeiro, os bichos, segundo, que é, toda vez que a gente dormia, tipo, deu deu 2h, tipo, a cidade tinha auto-falantes, em todo lugar na cidade tinha auto-falantes. Não sei por quê, não me pergunte por quê.
Hum. Uhum. Nossa. Que isso.
Aí, a gente ia dormir, 2h começavam um eh, uma língua deles lá gritando, falando na língua deles no alto-falante blá-blá-blá, não dava pra entender nada. Aí a gente falou: "Que que é isso? Não estamos entendendo nada, que que é isso? O que que tá acontecendo?". Aí, ficava uns 15, 20 minutos ali. Beleza, aí a gente foi dormir de novo, aí deu 5h de novo, microfone, o alto-falante acordando não sei o quê, falando a língua que a gente não sabe.
Aham. <laughs> Que horror. Que horror! Sim. E é super estranho, né, porque é uma cidade que é muito conhecida, que tem muito estrangeiro, e não soltar alguma coisinha em inglês, né? É péssimo.
Aí Né, 0, 0. E aí, depois, 7h de novo. <laughs> Tinha
<laughs> É os turnos de trabalho vai, duas da manhã: "Ô, pessoal do Amazon, acorda que tá na hora de ir para a fábrica!" <laughs>
2, 5. <chuckles> <chuckles> <laughs> É, aí, e a gente sem entender nada, sem entender nada e meu amigo e meu amigo falou: "Nunca vi isso na vida, que que está que que tá acontecendo?". E ele tem um sotaque de Fortaleza engraçado. <chuckles> Eu não entendendo o que que está acontecendo. Beleza, a aí a gente falou: "Talvez foi porque era se era domingo, sei lá, ou sa ou", aí passou
Aham. Ai meu pai. Hum.
aí, passou o dia seguinte, a gente tentando procurar cerveja de novo, não achamos, só tinha naquele bar. <laughs> Não, só tinha lá. E aí
Sim. Eles não desistiram da saga da cerveja.
a sorte é que a gente achou um restaurante brasileiro
Hum.
que não era totalmente brasileiro, sabe? Sempre que eles sempre misturam algo, né? <laughs>
Sim. É, porque eles têm que ganhar os dois públicos, né, o brasileiro e o público de Jacarta.
É. Mas tava bem barato o preço, e ai a gente foi lá foi lá comer e, tipo, acho que daria uns 10 dólares o rodízio.
Boa. Uhum.
Aí tinha feijoada, tinha tudo, não era igual, né. Aquele era aquele feijão preto sem carne. <laughs>
Aquele que dava para quebrar o galho, né?
É pra falar tem feijão, e a pi a picanha, os caras colocavam um negócio doce na picanha, <chuckles> nas carnes, passava com pincel assim, <chuckles> e ficava aquele negócio doce, sei lá. A única carne gostosa ali foi, a picanha com alho, que era melhorzinha, mas eles eles sempre estragavam, no final sempre tinha alguma coisa errada. <laughs>
Uhum. Ai, pelo amor de Deus. <grunts> Ok. <laughs> Paciência, né, aquela, pega a carne e tira a capa externa e come só a interna que não pegou o doce.
Aham, e aí ai a gente já tava: "Vamos pra Bali, vamos sair daqui, não sei o quê, aqui tá horrível."
Me leve para o reino turístico. <giggles>
<laughs> Né, porque a gente não foi pra Bali? Aí a gente voltou para o hotel, mesma coisa, 2 da manhã
Nossa.
5 da manhã, 7 da manhã e 9 da manhã. O altofalante 15 e 20 minutos, e a gente não entendendo nada. E meu amigo falava, ninguém dorme nessa cidade? <laughs>
Nossa senhora. <laughs> Mas vocês não perguntaram para o pessoal lá, que troço é esse tocando de noite?
Então, aí depois da segunda noite a gente foi perguntar, a gente falou: "Que que é isso?"
Ah.
Aí os cara falou: "Ah, não, tá chamando pra oração, é hora da oração. A gente ora às <laughs> a gente ora às 2, a gente ora às 5, às 7 e às 9."
Ah, pelo amor.
Aí eu falei: "Sério? Mas não não tem outro horário pra orar, tem que ser esse horário, <laughs> não?" E aí isso aí é que eles estão chamando a pessoa pra orar.
<laughs> Né?
Tem tipo as mesquitas que eles querem por exemplo 20 pessoas pra orar, e aí eles ficam no microfone até as até as 20 pessoas chegar lá. <laughs> É loucura, e aí, tinha tinha, eh eh, tinha tempos que ele não parava de falar, falava, falava e meu amigo falava: "Ai, gente será que eles estão chamando nós 2 pra ir lá, nós 2 vai ter que ir lá, pra eles pararem?"
Sim. Ai gente, que absurdo. Né. Nossa senhora.
Aí beleza, é o cara do hotel falou: "Não se preocupa, que sábado não tem."
Hum. <laughs>
<laughs> Aí beleza, aí a gente ficou quinta e sexta, aí aí deu 2h, na sexta à noite aí a gente não ouviu nada, a gente falou: "Nossa, agora a gente pode dormir". Aí beleza, a gente dormiu de boa, aí chegou 7h, um barulho infernal de banda, de não sei o quê <laughs> Banda de rock, de igreja.
Ah. Afe Maria, ou seja, Jacarta não é local pra se relaxar.
Aí a gente falou: "Você não falou", aí f pergunta para o hotel, "Você não falou que não tinha o barulho?", falou: "Sim, não tem oração, mas sábado de manhã começa <laughs> começa o culto e as bandas". <laughs>
Deus é mais. E você ali, né, rezando, meu Deus, me ajuda, deixa eu dormir. <laughs>
Mas Sim, <laughs> loucura, nunca passei por isso. Umas bandas tocando, alto-falante na cidade inteira, é muito estranho.
Caraca. Vem cá, teve alguma coisa de positivo nessa viagem? Porque até então só loucura, né.
<laughs> É, positivo foi o restaurante brasileiro só, só isso eu acho. <laughs>
<laughs> Que deu meio que uma economizada e tinha cerveja, né.
É, aí eu ia eu ia lá todo dia, todo dia eu ia nesse restaurante. <laughs>
Vocês não gostavam nem de experimentar a comida local?
Ah, a gente experimentamos, só que a a comida parece um pouco com comida indiana, lembra a comida indiana, mas mas como era o mesmo preço da comida brasileira, fazia muito tempo que eu não comia comida brasileira, eu falei: "Ah, não vou perder, eu vou prefiro ir no brasileiro, né?". <laughs> Não, você gos é. <laughs> Mas eu eu estava lá e estava aproveitando, mas eu comia
Ai, eu amo. <inhales> Ah não. Eu não sirvo pra viajar com você. De jeito algum. Também, vocês estavam mais pensando eu acho que na cerveja que tinha no restaurante brasileiro que não tinha no restaurante deles, né?
É, mas também não tinha cerveja no restaurante brasileiro porque não pode vender. Só tinha certos bares, bem poucos, que podiam vender.
Não? Aham.
Poucos lugares.
Ah tá, então vocês foram mesmo pelo feijão aguado e a carne com o melado.
É, pela comida. E o preço também, que era muito barato comparando com os outros lugares eh, da Ásia e tal, Estados Unidos. Então
Sim. E vocês se jogaram nessa aventura, né, nos perrengues que vocês passaram lá. Teve algum local que meio que valeu a pena você ter conhecido em Jacarta, ou o próprio não valia a pena, era melhor ter ido para o centro turístico mesmo?
Sim. Aham. <laughs> Tem um lugar que é ,tipo, tem uma mesquita gigante, um templo desse, e tem uma igreja católica na frente gigante, assim.
Uhum. Olha!
Sim. Jacarta é muçulmana, mas falavam que eles respeitavam a igreja católica, e que a igreja cató católica respeitavam eles, e se eu não me engano, essa é a maior mesquita do mundo, em Jacarta, se eu não me engan ou da Ásia.
Ótimo. Uhum. Eles só não respeitam o sono do povo, né?
É, ela maior Mesquita do mundo, do do mundo ou da Ásia, eu não lembro agora. Mas gigante, a gente entrou lá andando. <laughs> Foi engraçado, a gente viu, tirou foto. É linda, é linda, é bem gigante. O pessoal tudo lá dentro. A gente não quis entrar lá dentro, porque tinha que tirar o tênis e tal. A gente estava de short.
<laughs> Ah, legal. Boa. Hum. Ah é, tem toda aquela questão do vestimento.
Sim. Mas aham.
Vem cá de toda essa história, do clímax dos perrengues, né? O que foi que você aprendeu com todo esse sufoco?
<laughs> Eu aprendi, nunca mais comprar mais de doi eh, dois dias num hotel que você não conheça. <laughs>
Boa.
Eu aprendi que, eh, pesquisar antes de ir de ir em lugares, países muçulmanos pra ver se tem se está liberado a bebida ou não.
Uhum. <laughs> Oh, o foco da sua viagem eu acho que você aprendeu que era cerveja, né.
<laughs> Né? <laughs> É, e que eu aprendi nunca escutar os seus amigos quando você tem mais experiência do que eles. <laughs>
É isso, e quando você viaja, né, é legal ouvir os 2, porém quando tem aquela pulguinha atrás da orelha, é tão bom você ouvir ela, o seu sexto sentido, viu? Pra não se arrepender depois.
É. E minha <laughs> Sim, e minha grande curiosidade foi essa, porque numa cidade tem autofalantes na cidade inteira, e porque eles acordam as pessoas, como que as pessoas dormem, <giggles> essa foi minha grande curiosidade, como dormir numa cidade dessa? O pessoal não trabalha, não acorda cedo. <laughs>
Uhum. Nossa. Tá. Com aquele tapa ouvido, coloca aquela gominha e vai, o povo já deve ser acostumado, né.
<laughs> <laughs> É, mas acho que nem aquilo ia funcionar, era muito alto, você não tem ideia. <laughs>
Nossa senhora, que desagradável. Olha, eu adorei esse nosso bate-papo, sinto muito que foi uma decepção essa viagem, e só tenho a agradecer, viu. Muito obrigada.
É. <laughs> Sim, foi legal falar com você, até a próxima.
Até.
Tchau.
Tchau, tchau.